ああ、そうなんですね。なんかこう、あの、笑ってしまってというか、笑い話にしてしまうのはちょっと失礼かもしれないんですが、ほんとになんか、そのエピソードを聞きますと、なんか深いと言いますか、人生ってどういう風になっていくか分からないし、なんかほんとに子供の存在っていうのは、ま、かけがえがないと言いますけれども、ほんとに大きな存在だなっていう風にお話聞いてて思いますね。
<laughs> それ、はい。<laughs> はい。 ほんそれ、そ うん。 うん。 いや ほんとにそうですね。だから、あの、うん、とほんとに人生何が起こるか分からないんですけど、なんか、後にも先にも、ほんとに、なんか、楽し楽しかったんです。もう1回子育てしして下さいって言われたら、私はもう1回戻ってでもやりたいぐらい、楽しませてもらったんですよ、子供には。
へえ。 ええ。 あ、そうなんですね。あ、なんかもう凄い、あの、しみじみとした深い、あの、お話を聞かせて頂いてどうもありがとうございます。楽しくお話できました。
うん。 <laughs> いや、こちらこそほんと聞いていただいてどうもありがとうございました。
あ、ありがとうございます。これからもあの、ご家族仲良く、あの、お過ごしになれると思いますけれども、またあの、おエピソードあったら聞かしてください。ありがとうございました。
はい。 はい。 はい、ありがとうございました。